Est-ce que toi, tu pourrais me dire ce que bah, la nourriture, heu, va évoquer, heu, chez toi?
Et beh, chez moi la la nourriture de chez moi ça évoque, heu heu, bah, ça me fait penser à la nourriture de de chez chez mes parents quoi, heu, quand j'étais, heu ça me ramène à mon enfance et à mon adolescence, heu, par e
Mmh mh et c'est quoi? Il y a un plat particulier, une odeur qui, heu, comme ça direct, tu vas te dire: «Oh là là, mais ça, c'était les petits plats de quand j'étais enfant».
Oui exactement heu quand je je m'en je me fais encore heu certains plats et par exemple par exemple en fin d'année quand heu arrivent heu les fêtes que je fais un petit peu des écarts heu, alimentaires hein, je vais faire, heu, des croques monsieur.
Comme lesquelles? Mmh mh. OK. Donc là, le croque monsieur, c'est, heu, le plat de fin d'année qui est relié à ton enfance.
Alors heu voilà, mon enfance et mon adolescence, enfin la la période à laquelle je vivais encore chez mes parents. Parce que ma mère nous faisait souvent des croques monsieur, heu heu, pour heu pour nous faire plaisir quoi, heu, pendant, heu, la semaine. Alors ça pouvait être le mercredi quand on travaillait pas ou enfin quand on n'allait pas à l'école, ou un autre jour, mais c'était souvent vers le le dîner, je me souviens, et elle les faisait avec la sauce béchamel. Alors moi j'adorais ça, et puis, elle faisait ça, heu elle faisait cuire le croque monsieur
Mmh. Ouais. Mmh ouais. Wa wahouh!
Dans un ustensile, qu'elle mettait, heu, sur la flamme. Alors d'un côté du l'u de l'ustensile, on pouvait faire, heu, des croque-monsieur et de l'autre côté, on pouvait faire des gaufres. Alors elle nous a fait des gaufres, heu, aussi, heu, mais elle nous a plus souvent fait des croque monsieur et je m'en rappelle à quel point ces croque-monsieur étaient bons.
Mmh mh. Ouais mais c'est fou et du coup, tu as tu as tu as fait quoi? Est-ce que tu lui avais demandé, heu, sa recette pour refaire les mêmes? Est-ce que déjà tu as toujours cette envie, heu, tu as toujours eu cette envie de manger ces petits croque-monsieur? Ou c'est vraiment en grandissant où là, tu as eu cette nostalgie de vouloir remanger ces croque-monsieur?
Ah non, moi j'ai toujours aimé, heu, manger ces croque-monsieur hein. Heu, elle, heu heu, elle m'a passé oui, heu, la recette, elle m'a donné la recette alors moi je je l'ai fait chez moi, mais je l'ai fait cuire au four alors que ma mère, elle elle faisait cuire ça dans l'ustensile et l'ustensile elle le mettait sur la la flamme de la cuisinière là
Mmh. Ah! D'accord, du coup, elle le gratinait pas au-dessus?
sur les brûleurs. Heu, une gratuit, heu, c'était comment c'était ben si parce que elle mettait quand même le le gruyère, hein, elle mettait le le gruyère, mais tout ça, ça se faisait, heu heu, dans l'ustensile, c'était un petit peu imprégné dans le pain de mie. C'est ça que j'aimais bien moi parce que ça transformait le pain de mie en quelque chose de pas trop dur comme quand c'est grillé mais heu, su heu, légèrement croustillant et alors ça c'était vraiment, heu, très bon.
<laughs> Ouais. Ouais. Mmh. D'accord. Et t et toi tu peux pas, heu, aujourd'hui, heu, avoir, heu, cet appareil pour refaire exactement de la même manière et pas au four?
J'ai jamais pensé à à chercher si cet appareil existait encore, il faudrait que je cherche mais bon c'est ça ça remonte aux années, heu, 60, hein, 60-70 donc heu, ça fait un bail. Heu, je sais même pas s'il existe encore cet appareil ou peut-être qu'il existe sous une autre forme, oui. Heu, peut-être en appareil électrique hein, heu, parce que à l'époque, c'était pas un appareil électrique, elle, heu, elle le mettait sur la flamme et je peux imaginer qu'il y a des appareils pour faire les gaufres aujourd'hui donc heu, peut-être pour faire les croque monsieur aussi, mais bon. Je je me dis, heu: «Je l'ai fait, heu, au four, heu, c'est tout aussi bien, hein». Je suis, heu j'habite seul dans mon appartement, heu, donc heu, si je le fais, heu, je veux pas, heu, je fais pas suffisamment, heu, fréquemment pour, heu, pouvoir acheter tout le matériel puis j'ai un appartement qui est tout petit alors j'évite d'acheter, de cumuler trop de choses.
D'accord. Mmh. Oui. <chuckles> Ouais. Ouais OK. <laughs> Ouais, bien sûr et à part le croque-monsieur, heu, donc tu m'expliquais que ça se faisait souvent le mercredi ou les week-ends. Est-ce qu'il y a d'autres choses, qui vont vraiment te ramener à ton enfance?
Oui les crêpes! Heu, pendant la Chandeleur, oui, pendant la Chandeleur, ma mère faisait des crêpes. Alors, heu, elle en faisait en grande quantité hein, et puis nous, heu, alors, pendant qu'elle les faisait, on en mangeait on en mangeait quelques-unes. On les mangeait avec, heu, du soit du sucre ou soit de la confiture et du sucre
Les crêpes. Mmh mh. D'accord. OK, d'accord et tu fais tout le t tu en fais toujours ça, aujourd'hui?
voilà. Non, les crêpes moi je je ne les fais pas. Mais, heu, mais j'en mange de de temps en temps, parce qu'on peut en trouver, heu, dans la ville où où j'habite, hein, quand on se balade, heu, il y en a qui qui vendent des crêpes, heu, sucrées là, au beurre, heu, qui sont très bonnes, d'ailleurs. Alors ça me ramène tout de suite à m à mon enfance, heu, pendant la Chandeleur. Alors, je me souviens qu'au fur et à mesure, que ma mère, heu, les faisait, au début, on en mangeait quelques-unes, puis au bout d'un moment, elle disait: «Bon beh, vous allez arrêter, sinon vous allez pas, heu, dîner, vous en mangerez plus, heu, après le dîner» et hem et alors tu avais cette pile de crêpes qui augmentait, qui augmentait là, heu, c'était, heu, vraiment incroyable et de temps en temps, elle en faisait sauter une.
Mmh. Mmh f ouais. <chuckles> Ouais. <laughs> Mmh. Oui.
Et elle nous laiss ça alors ça nous ça nous fascinait de voir, heu, ça dans l'air et puis elle nous laissait, heu, essayer. Mais bon évidemment, on a jamais réussi enfin moi personnellement, j'ai jamais réussi à faire sauter une, heu, une crêpe, hein. Elle reste accrochée quelque part où elle sort de la poêle <laughs> enfin bref, pour attirer
<chuckles> Ouais. <chuckles> Et tu f ça t'arrivait des fois de faire avec elle, la pâte à crêpes? Heu, d'avoir vraiment un un petit moment familial autour de cette préparation des crêpes pour la Chandeleur?
Non, ma mère a jamais vraiment eu la patience de de m'enseigner, heu, à cuisiner, hein. Elle me disait: «Ah mais laissez laisse-moi laisse-moi, je vais le faire je vais le faire je vais le faire». Par contre ce qu'on faisait quand elle faisait, hem, la la pâte à crêpe. Un moment donné, elle doit faire un mélange dans un dans le saladier avant que ça se tourne, heu, en pâte. Alors nous ce qu'on faisait avec, heu, mes frères. C'est qu'on mangeait, heu, le le plat au lieu, on on léchait le plat, heu, avant de le laver. On adorait faire ça, on faisait ça avec tous les gâteaux.
Mmh. <chuckles> Oui. Ah! <laughs> Oui, oui, effectivement et ça t'arrive aujourd'hui quand même de repasser des petits moments, heu, avec, heu, tes frères, heu, pour, heu, justement, heu, pour remémorer les plats d'enfance où vous allez pouvoir manger ces crêpes ou les cordons bleu dont on n parlait tout à l'heure toutes les 2?
Bah, c'est rare parce que moi j'habite, heu, aux États-Unis et tous mes frères habitent encore en France. Donc heu, on se voit pas suffisamment pour, heu, faire ces choses-là. Mais cette année, heu, exceptionnellement, je vais aller, heu, leur rendre visite pendant les fêtes de Noël et comme comme ma mère est très âgée maintenant et que tout la fa tout ce qu'elle fait, heu, la fatigue, heu, vite, heu, on va, hem, on va mettre, heu, la main à la pâte. Donc on va se charger de la cuisine avec mes frères et ses, heu, ses leurs, heu, épouses <clears throat> et là ça ça va nous permettre de de re renouer avec mon autre, heu, notre passé, heu, ouais.
Oui, d'accord, oui. Pas évident. Mmh mh. Super! Mmh. Ouais. Bah oui, bien sûr et alors est-ce que tu as prévu de faire des crêpes ou des croque-monsieur à ce moment-là?
Heu, je crois pas non, mais je sais pas ce qu'on fera. Je verrai ce qu'eux, ils font, mais on va certainement faire la la bûche de Noël, la dinde, préparer les huîtres. Heu, alors ça les huîtres, heu, on le faisait ensemble pour les ouvrir, je m'en souviens, on les ouvrait. Heu, ça c'est quelque chose qu'on faisait ensemble. C'était la seule chose qu'on faisait, hem, ensemble. Mais, heu, voilà donc on fera ça, les crustacés, heu, puis, heu, le petit repas. Voilà. Voilà, mmh. On fera on fera les cou on fera les courses ensemble ce ça fera, heu, ça sera bien.
Ouais. D'accord. Oui, il y a plein de préparatifs, finalement, à faire. Ouais, beh, c'est intéressant. Oui, se remémorer, heu, toute cette nostalgie finalement. <laughs>
Exactement. Ouais. Ouais. Ça c'est ça c'est bien, ouais. S
OK. O Eh bah, OK. Bah je te je te remercie. C'était super intéressant de rentrer un peu, heu, dans tous ces souvenirs de repas que tu as eu dans ton enfance avec, heu, le croque-monsieur ou avec ces crêpes et de voir, bah, comment ça t'a marquée, hein.
Ouais, beh, je te remercie de m'avoir écoutée, c'était très sympa de ta part.